Gimana ya biasanya kamu pakai intuisi nih untuk memilih, eee, karier kamu atau jalan hidup kamu nih?
Biasanya aku ada lihat beberapa aspek sih kalau misalkan dihadapin ke beberapa pilihan ya, mungkin yang bakal aku ceritain soal karier kali ya. Jadi, eee, ini akan ngebahas soal gimana dulu aku pernah dapet tawaran dari 2 tempat kerja dari 2 perusahaan di waktu yang bersamaan tuh, yang satu di Bali yang satu di Bandung gitu. Itu aku bingung, eee, lumayan, lumayan lama mutusinnya tuh, gitu.
Oh gitu ya. Mmm, berarti perbedaannya di, eee, tempatnya, lokasinya ya. Terus, eee, aku juga penasaran nih ketika Kakak nih ditawarin 2 tempat nih yang berbeda gitu ya, eee, apa sih sebenarnya perbedaan dari kedua perusahaan ini sehingga membuat Kakak nih, eee, butuh waktu untuk lama untuk mikirinnya tuh?
Biasanya kalau ada 2 pilihan kayak gitu kan, eee, pertimbangannya adalah plus minus ya, eee, pilihan pertama, plusnya apa minusnya apa pilihan ke-2 juga kayak gitu. Nah karena karena ini konteksnya adalah pekerjaan, eee, yang mana ini tawarannya adalah dari 2 peru perusahaan berbeda jadi saat itu, eee, di momen yang sama satu perusahaan yang di Bali itu dia startup, eee, yang yang di Bandung itu dia lingkungan pemerintahan tuh. Tapi aku di hire bukan sebagai ASN ya atau CPNS.
Iya, benar benar. Mhm. Oh, gitu. Ya.
Bukan PNS gitu ya. Eee, jadi dari 2 perusahaan ini relatif berbeda banget sih, eee, nggak sama gitu ya yang mana, kalau yang startup plusnya adalah, eee, dia secara secara perkembangan mungkin akan lebih apa ya, lebih lebih cepat ya tahapan perkembangan dari perusahaannya karena startup biasanya dapat funding eee
Mhm.
apa seri M misalkan gitu ya jadi akan ada, eee, pengembangan dari sisi perusahaan dari sisi karyawan gitu ya dari segi, eee, fasilitas kantor gitu. Sementara kalau yang di pemerintahan, pemerintahan kan gitu-gitu aja gitu ya, eee, mengandalkan kebetulan ini pemerintahannya pemerintahan provinsi, jadi, eee, mengandalkan APBD gitu ya, eee, dan harusnya karena bukan ASN kalau di lingkungan pemerintah itu sis sistemnya kontrak, eee, dan secara benefit enggak sebanyak perusahaan swasta sih.
Nah tadi kan Kakak bilang nih, eee, yang salah satunya adalah perusahaan startup gitu ya di mana ada potensi nih karier Kakak nih akan bisa naik dengan cepat seperti itu. Nah, eee, kalau boleh tahu nih Kak gitu ya, ada nggak Kakak memikirkan faktor resiko? Gitu ya. Bahwa, eee, yang satu kan cenderung stabil, yang satu mungkin cepat naiknya tapi resikonya mungkin tinggi juga bahwa dia nanti akan ambles di depan, kan kita gak tau ya, Kakak juga nggak akan tau tuh, eee, apakah dia ambles apa gak gitu. Nah, eee, apakah ada pemikiran tentang resiko itu gak tuh Kak?
Betul. Benar, benar. Benar benar. Ada banget, itu justru, eee, yang aku pikirin di awal sih soal startup ini ya karena, eee, sebelum aku dapat tawaran 2 perusahaan ini tuh, aku kerja di startup sebelumnya dan itu posisi aku selesai kerja itu bukan karena aku resign, karena aku bagian dari korban, eee, kena pengurangan karyawan ya layoff. Saat itu emang bubble startup tuh udah mulai pecah ya, eee, jadi startup-startup gak seideal dulu, eee, mulai banyak layoff di mana-mana, dan ketika aku dikasih tawaran yang satu startup satu pemerintahan, eee, sejujurnya aku lebih nyari yang stabil yang mana sih saat itu ya, itu pertimbangan pertama, eee, startup, eee, oke mungkin sekarang dia masih stabil-stabil aja gitu ya, cuman kemungkinan untuk, eee, kolaps atau layoff itu sangat tinggi kalau startup ya, apalagi aku udah ngalamin sendiri ya kerja di startup, dan aku kena layoff gitu. Sementara kalau di pemerintahan harusnya harusnya itu enggak ada layoff-layoff-an sih.
Mhm. Oh iya. Betul. Oke. Bener juga ya. Nah ngomong-ngomong tentang karier nih Kak, karier itu kan nggak cuman berbicara tentang uangnya ataupun kestabilannya tapi ada namanya pengalaman gitu. Nah ini kan juga, eee, mungkin dibahas juga dalam pikiran Kakak pada saat itu ya sebagai intuisi dalam, eee, mem mencari memilih karier gitu. Apakah heeh, bagaimana tuh Kakak menilai bahwa yang mana nih pilihan ini yang memberikan pengalaman lebih banyak gitu? Bisa nggak ceritain tuh tentang khususnya yang bagaimana mendapatkan pengalaman lebih banyak, eee, dalam eee karier gitu?
Betul betul. Oke sebenarnya kalau pengalaman lebih banyak kalau pertimbangannya di karierku di pekerjaanku, karena startup sebelumnya aku udah ada pengalaman ya kerja di startup, yang pemerintahan ini ini sesuatu yang baru dan bisa nambah, eee, apa ya experience atau bidang lain, eee, di role pekerjaanku sih. Kayak kebanyakan orang yang kerja di startup ya biasanya dari startup satu ke startup lainnya atau perusahaan swasta gitu ya. Nah ini pemerintahan ini menarik sih buat aku saat itu ya, eee, jadi aku pikir kalau pemerintahan bisa nambah satu bidang lagi nih, eee, dari expertise-ku gitu ya, eee, di pekerjaanku. Eee, jadi selain startup aku udah punya, mmm, kalau misalkan ambil yang pemerintahan, eee, bisa nih dapat, eee, experience dari situ juga. Eee, itu sih pertimbangannya kalau soal pengalaman ya meskipun dari segi kompleksitas pekerjaannya <smacks lips> saat itu aku udah dikasih gambaran ya, eee, day to day atau hari-harinya, eee, bakal ngerjain apa aja. Yang di Bali ini bakal lebih sering ke lapangan sih, itu jadi pertimbanganku juga gitu.
Mmm. Oke oke menarik banget sih kalau seperti itu ya pilihannya. Nah ngomong-ngomong nih kan, eee, kare karena kan, eee, Kakak perlu juga nih memilih berdasarkan intuisi atau insting nih gitu. Nah heeh, ada gak sih, eee, pada saat itu tanda-tanda kalau insting itu kan bukan ngomongin apa, manfaat atau resiko, tapi lebih kepada emosional atau mungkin ada perasaan-perasaan yang tidak bisa dijelaskan gitu. Eee, Kakak mengalami nggak tuh kayak tanda-tanda dari fisik ataupun emosional ketika memutuskan untuk berkarier ini. Kayaknya lebih cocok ini nih entah kok perut mules lah atau enggak bisa tidur gitu. Eee, mengalami nggak tuh kayak gitu?
Benar. Benar benar benar. Benar benar benar. <chuckles> Oh jelas mengalamin dong yang kayak gitu ya, eee, apalagi itu keputusan yang lumayan krusial ya buat aku ya. Eee, karena kebetulan aku nggak tinggal di salah satu, 2 kota itu Bali dan Bandung. Jadi kalau misalkan ngambil dari salah sat sat sa salah satu itu aku jatuhnya merantau gitu, yang mana beda kan situasinya Bandung masih di Pulau Jawa, Bali udah beda pulau gitu dan saat itu, eee, biasanya aku kalau nentuin sesuatu berdasarkan intuisi itu hal pertama yang aku lakukan adalah imajinasi. Jadi aku ngebayangin gitu ya. Eee, aku ngebayangin aku kerja di misalkan perusahaan yang di Bali kayak gimana, yang di Bandung kayak gimana gitu. Eee, mana yang paling banyak nggak bisa aku bayangin, ini biasanya aku ngebayangin dari beberapa aspek ya, eee, aku bakal tinggal di mana, teman-teman kerjaku bakal kayak gimana, ruangan kantornya bakal kayak gimana, kesulitan-kesulitan apa yang yang bakal aku, eee, hadapi kalau misalkan kerja di perusahaan itu? Gitu ya. Aku ngebayangin itu kalau misalkan dari bayanganku banyak hal-hal yang, eee, nggak bisa terbayangkan, yang biasanya ini bikin aku ngerasa cemas, was-was gitu ya, eee, bener sih kalau misalkan mau tidur, eee, jadi nggak bisa tidur kepikiran terus ngebayangin terus gitu. <smacks lips> Biasanya aku dari situ sih intuisiku tuh, eee, merasa kalau ini tuh pilihan yang benar, biasanya kalau sesuatu atau si pilihan ini tuh bisa terbayangkan secara lebih lebih jelas dibandingkan pilihan yang lain, gitu sih Kak.
Oke. Oke. Oke. Oke. Oke jadi kan, eee, Kakak tadi ini ya berarti, eee, berusaha membayangkan dulu nih ke ke kenyataannya nanti kayak gimana seperti itu. Nah, eee, untuk memutuskan nih secara intuisi gitu, eee, ada nggak nih tanda-tanda khusus? "Oh akhirnya aku pilih ini karena kayaknya perasaanku nih kena banget nih ke perusahaan ini," gitu. Ada nggak tuh tanda-tanda yang sifatnya instingtif begitu ketika akhirnya memilih salah satu dari tempat kerja itu Kak?
Mmm, eee, mungkin nggak cuman dari instingtif aja ya nggak secara insting aja saat itu, eee, memang secara insting aku, eee, itu berperan cukup banyak ya ketika memilih 2 perusahaan itu. Tapi juga aku ada minta pendapat orang lain, itu faktor yang nggak bisa aku hilangkan juga sih ketika ada di hadapan pilihan yang lumayan krusial buat aku ya. Eee, secara insting saat itu aku ngerasa kalau yang di Bandung itu, eee, minim minim resiko. Kenapa, eee, karena yang di Bali itu startup, ada kemungkinan layoff, secara jarak jauh juga, eee, untuk bolak-balik kalau misalkan ada kebutuhan mendesak, aku udah ngebayangin, eee, apa ya upaya preventif kayak gitu, yang misalkan ada kejadian yang nggak diinginkan aku harus pulang, itu Bali akan sangat susah sih untuk bisa tiba di rumah tepat waktu gitu ya. Eee, jadi secara insting aku mintanya yang di Bandung aja deh, eee, dan, eee, banyak plusnya juga sih kalau dibandingin yang di Bali gitu. Eee, bidang lingkungannya baru ya pemerintahan gitu cuman yang aku bilang tadi, gak cuman secara insting aku juga ada minta pendapat sih.
Oke oke. Oh betul. Nah ngomong-ngomong tadi itu Kak, eee, setelah akhirnya berhasil memutuskan gitu ya pilihan Kakak jatuh ke kantor yang ada di Bandung gitu ya. Lalu ada nggak sih tanggapan dari keluarga atau, eee, mungkin pasangan pada saat itu bahwa, eee, tentang pilihan Kakak tuh, eee, mereka setuju ataupun, "Ya udah deh, eee, mana yang terbaik untuk kamu aja," gitu. Apa responnya tuh? Mhm.
Betul. Sedihnya saat it sedihnya saat itu aku masih jomblo. <laughs> Ini pasangan sebenarnya butuh juga tuh kalau misalkan ada pasangan butuh juga ya, eee, masukan atau pandangan dari pasangan, terus saat itu sayangnya ya, sedihnya aku masih jomblo sih. <chuckles> Eee, jadi aku minta pendapat
Oh iya iya iya iya iya nggak tahu kan. <chuckles> Heeh. Iya. Heeh. Mmm, nah kalau dari orang tua gimana jadinya tuh kalau dari orang tua? Mhm, oke.
aku minta pendapat ke orang tua sih. Mmm. <sniffs> Eee, jadi aku minta bat minta pendapat ke orang tua, aku kasih penjelasan ya, aku ada dapat 2 pilihan ini, eee, dan waktu penentuannya itu enggak terlalu lama untuk mikirinnya gitu ya. Aku kasih penjelasannya juga kalau misalkan yang di Bali itu, eee, poin plusnya kayak gini kayak gini kayak gini, poin minusnya kayak gini kayak gini, begitu juga buat yang di Bandung gitu ya. Eee, tapi dari reaksi orang tuaku yang dikasih itu pertimbangan mereka adalah khawatir soal aku gitu ya, mereka khawatir kalau aku, eee, semakin jauh jaraknya kalau di Bali kan makin jauh gitu ya, kalo misalkan ada apa-apa juga, eee, mereka mikirnya kayak gitu kalau ada apa-apa juga, eee, untuk menjangkau biar bisa saling ketemu dengan cepat itu akan su sulit sih. Sama khawatir juga kalau misalkan lebaran, eee, dari jarak lebih jauh, eee, perjalanannya itu juga lebih jauh mereka khawatirnya lebih dari soal itu ya, mereka mungkin enggak ter terlalu tahu juga soal aspek-aspek, eee, dari pekerjaannya, dari kantornya, fasilitas segala macemnya. Jadi, eee, mereka pertimbangannya lebih ke soal itu sih. Yang mana aku setuju juga sih dengan poin-poin yang dikemukakan sama orang tuaku.
Ah. Mmm. Mhm. Betul jauh. Oke. <chuckles> Oh berarti sejalan ya, berarti pada saat Kakak memilih, "Oh ya yang di Bandung aja deh," gitu, berarti responnya orang tua seperti apa tuh?
Sejalan untungnya. Respon orang tua, eee, pertama mereka nanya dulu, ya. Eee, da kalau dari kamu sendiri, eee, lebih sreg ke mana, nih, gitu? Sebenarnya eee, kalau lebih sreg, aku lebih sreg di Bandung. Cuman aku juga pengen, nih, kalau di Bali. Aku mau ngebayangin kehidupan di Bali itu kehidupan yang eee, tenang, gitu, ya, kayak suasananya sangat tradisional, eee, banyak, eee, banyak wisatawan, banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi, banyak pantai bagus, gitu, ya, cuman aku mikirnya eee, kayaknya kalau terkait itu bisa liburan aja, deh, karena ini kan konteksnya untuk kerja, ya, untuk tinggal, gitu, jadi aku lebih milih Bandung, gitu aku kasih tahu ke orang tuaku, terus orang tuaku juga bilang, "Kayaknya bener, sih, mending Bandung aja. Eee, kita khawatir kalau misalkan terlalu jauh ada apa-apa susah," gitu. Gitu, Kak.
Hmm. Bener juga ya. Hmm. Karena kan bisa dijangkau dengan saat berwisata aja kalo di Bali, gitu, ya. <clears throat> Hmm, nah ngomong-ngomong, nih, Kak, eee, ada enggak, ah, sih tips and tricks, nih, buat, eee, aku, gitu ya, buat, eee, supaya misalnya kalau aku, nih, lagi butuh untuk memilih, gitu, ya, memilih jalur hidup, apa karir ini eee, antara dua pilihan atau tiga pilihan, ini cara yang paling efektif tuh seperti apa, ya?
Betul. U
Dan paling aman tentunya ya. <chuckles> Paling apa, paling efektif dan paling aman ya untuk memilih tadi. Iya bet mhm.
paling apa? Oh, paling efek dan pa paling aman ya. Kalau menurutku ini berdasarkan pengalamanku aja sih, eee, sebenarnya selain dari intuisi kita itu penting juga tapi harus berdasarkan pemikiran yang rasional juga sih. Eee, mungkin secara intuisi kita dapat ka ka kalau di kasusku ya aku biasanya ngebayangin, eee, semakin dibayangin semakin mengkhawatirkan. Kayak misalkan aku enggak bisa tidur, biasanya intui inti intuisiku bilang itu bukan pilihan yang baik. Eee, sama mungkin kalau misalkan muslim- aku sendiri muslim gitu ya- bisa ditambah juga nih, eee, solat tahajud ya, minta petunjuk. Eee, biasanya dikasih pencerahan juga sih, eee, biasanya lebih tenang, bisa lebih eee, tidak tergesa-gesa memilihnya gitu, sama yang kedua secara rasional jadi harus benar-benar dipertimbangkan, eee, baik buruknya di masing-masing pilihan itu, gitu ya. Jadi bisa terukur tuh, mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih aman, gitu sih kalau menurutku.
Iya, iya. Betul, betul. Berarti tidak sepenuhnya menggunakan intuisi gitu ya, harus tetap pe menggunakan rasional, pertimbangan-pertimbangan yang matang gitu, ya. Wah, ini menarik banget sih Kak ya untuk, eee, buat aku nih informasinya nih bisa, eee, bermanfaat sekali. Terima kasih banyak ya Kak, ini atas, eee, cerita-ceritanya nih, supaya nanti siapa tahu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lain waktu.
Betul. Sama-sama Kak. Makasih banget juga udah mau dengerin cerita aku ya, soal gimana aku milih pilihan yang cukup penting buat aku dan gimana proses aku memilihnya gitu. Makasih juga Kak, ya. Eee
Oke, oke!
Sampai jumpa lagi Kakak.